ما شاء الله، طيب وأول ترقية حصلت لك، كانت بعد قد إيه مثلًا؟
هو أنا ما كنتش متوقعها يعني، لإن آآ، فجأة كده جابوا ناس جديدة، فاحنا قلنا خلاص ده هيمشوا الناس القديمة، اتاري إن هُم مش عايزين يمشّوا الناس القديمة ده عايزين يرقوهم يعني، الكلام ده حصل بعد سنتين تقريبًا آآ، عملوا خط إنتاج زيادة جديد فطبعًا كانوا محتاجين ناس، إحنا كنا اشتغلنا على الخطّين مع بعض وخدنا خط 1 وخط 2 ق قدرنا نعمل عليهم control بالعمّال اللي جات والسواقين والفنيين وبتاع فعرفنا نعمل control بس هُم الناس بصراحة لقوا إن الموضوع بقى شاق علينا شوية، فقالوا خلاص الناس القديمة تطلع تشتغل الصبح على طول من 08:30 ل16:30 وييجوا الناس الجديدة يخشّوا يشتغلوا في الشيفتات والناس القديمة دي تبقى control على أج control على الcontrol فاهمة قصدي إزاي؟
اهم. إمم. اهم. اهم. آه. آه، آه أيوه، أيوه leader على leader آآ أو الsupervisor على الleader.
أيوه يبقى أم الteam الteam leader يعني يبقى يبقى team leader.
آه أيوه، أيوه ف فدي كانت أول ترقية ليك بعد سنتين.
3 سنين.
تلات تلات سنين آه.
ت ت تلات سنين بالضبط، 3 سنين بالضبط، السنتين آآ، خدوا القرار وسَنة كاملة خلّصوا المشروع، تالت سَنة بقى الترقية ظهرت. طبعًا اتبسطت طبعًا، لإن هاشتغل بقى هاسيب ورادي الليل والضهر وبتاع واشتغل الصبح على طول آآ، الأوتوبيس بتاع 08:30 ده مريح شوية الواحد بدل ما يصحى 5:00 ص هيصحى الساعة 06:30 06:45 فكان الأمر بالنسبة لي طبعًا شيّق وكان جميل وكنت حابب يعني الموضوع ده.
آه طَب وكا أ كان إيه شعورك وقتها؟ أها. إمم. آه و و إمم. إمم.